Olá, tudo bem?
Oi, tudo. E contigo?
Tudo bom, tudo bom. Olha, queria saber, assim, um sonho de viagem, um lugar no mundo que você gostaria muito conhecer. Tem algum assim em mente?
Tenho. Primeiro que me vem à mente, assim, é no <clicks tongue> lá no Mediterrâneo, que é Malta, né, que é um arquipélago, assim, mais ao sul da Itália. Eu tenho muita muita curiosidade de conhecer aquele lugar. E, fazem anos já, que eu venho pesquisando e olhando, e seria o lugar que eu gostaria muito de conhecer, com bastante tempo disponível. E tu?
No Olha, olha, que bacana. Mas você iria pela pela língua ou por pela paisagem, pra turistar, assim, ou você gostaria de viver lá?
As duas coisas, sabe? De de todos os lugares do mundo assim óbvio, eu não conheço, então a gente fica é só, é um sonho, né. Eu não sei se realmente é um lugar que eu moraria, mas não só visitar, como morar num lugar assim, sabe. O velho, antigo, histórico, hã, com uma natureza fenomenal, maravilhosa, muitas coisas para explorar. Um clima bem, assim, ameno o ano inteiro, e perto do mar, né, que é uma coisa que me atrai bastante pedras, o mar, natureza. Poder viver uma vida assim, mais tranquila, sabe, com esse ritmo mais de de litoral.
Co com <laughs> Uhum. Aham. Olha. Uhum. Uhum. <laughs> Justo, justo. Olha, uma mistura boa que você acabou de dizer aí, bastante tentador mesmo. Mas, ma pois?
Dá uma olhada. Nossa, Malta. E lá assim a me mesmo que o que o idioma dele seja o maltês, né, o idioma oficial se tornou, muito tempo atrás, o inglês, né. Então é um lugar para onde o pessoal que fala inglês e ensina inglês vai bastante.
Uhum. Uhum. Pois. Então, ainda tem esse plus, né? Porque querendo ou não, aqui na na Europa, se você for procurar, é só Reino Unido ali, eh, mas nada mais assim. Então já é uma boa escapada. Vale a pena sim, eu vou dar uma olhada depois e vou e vou ver como é que é, mas tenho a certeza que por aqueles lados ali, perto da Itália, Grécia, certeza que vai ser muito bonito. Mas eu vou dar uma olhada depois, no detalhe. E e respondendo a tua pergunta, cara, eu tenho alguns lugares assim em mente, ah, o que eu gostaria muito de fazer esse ano não é bem um sonho assim, eu acho que eu já tenho mais ou menos mapeado de como ir, mas era conhecer uma montanha que tem lá na Venezuela, entre Venezuela e Brasil, chama Monte Roraima. E eu queria muito conhecer essa.
É claro. A si Uhum. Uhum. Nossa, interessante.
Sim, sim. Não sei se você já ouviu falar dessa, talvez pelo nome de Angel Falls, não sei.
Eu acho que sim. Não, não, não, eu acho que sim. Eu eu acredito que eu vi uma imagem nas mídias sociais, que é uma montanha que parece que o topo foi cortado, assim, que é bem plano, não é?
Hum. Exatamente, essa. Que ele
Hum. Parece uma mesa assim, né?
Sim, que eles até brincam, que é é aquele tipo de coisa que eles falam que até foi alienígena que criou, porque não tem muita explicação, né? <laughs>
Que pe Sim, cortou com laser, né? O negócio é bem plano assim, né?
Sim, sim. Então, eu estou com essa vontade de fazer esse passeio esse ano. Vamos ver o que que vai acontecer, porque querendo ou não, é, são muitos dias que leva, se eu não me engano mais de 10 para você fazer a ida e volta, sabe.
Claro. Ah, eu imagino. É, uhum.
Pois. E aí tem que ir pra aqueles lados, e se eu for pra aqueles lados e não for pra casa, minha mãe é capaz que faz alguma coisa comigo. Então eu tenho que ir com bastante dias de férias, para para poder aproveitar lá. Mas, vamos ver, vamos ver se dá certo esse ano. Eu espero que sim. Vamos ver.
<laughs> Entendi. Eu adoro a ideia de floresta, mas eu preciso te confessar que eu tenho um pouco de medo. Não não, mais mais respeito do que medo, na verdade. Porque aonde, sabe, tem tem mais vegetação, assim, mais verde, também tem mais animais, mais insetos, que a gente precisa conhecer muito bem. Então eu queria te perguntar assim, ah, tu já leu sobre isso lá, sobre o Monte Roraima, quais são os perigos, ou enfim o o que que tu precisa se se precaver, antes de ir para lá?
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum, e tem uma uma série de vacinas que você tem que tomar, mas eu acho que o grande perigo é o que você falou mesmo. É animal silvestre, eh, e também está bem equipado para o para o pra as mudanças climáticas que podem acontecer nesse período aí de 10 dias, né. Mas cara uhum.
Hum. Uhum. Ah. Com certeza é, 10 dias, é ba bastante tempo, muita coisa pode mudar do nada, né?
Pois. Pois, pois, imagina só, e e essas coisas em montanha assim a co costuma ficar muito escondido. Então pode vir uma tempestade aqui na sua frente, mas por alguma falta de exposição por causa da rocha, da montanha, você não vê e a hora que vê, ela já está em cima, e aí os problemas começam a acontecer. Então sim, tem esse
Uhum. Tem tá precavido, né?
Pois, pois, tem que estar com o pessoal, é, bastante preparado. Eu nunca faço esses passeios, assim, sem um guia turístico local, eh, tento não fazer. Na verdade, acho que nunca fiz, se eu não me recordo mal e é me <clears throat> é mesmo por essas questões, assim, é pra conhecer mesmo a fauna, a flora, o que que você pode fazer, o que que você não pode fazer. E também é uma pessoa que sabe ali a quantidade de de previsões de provisões que você tem que levar. Então, eh, mas sempre tem o risco.
Hum. Uhum. Entendi. Uma pessoa com conhecimento local realmente, né.
Sim, sim, sempre tem o risco. Uma vez eu fui para a Amazônia para a floresta também ficar lá uns dias na no meio do mato lá e foi foi bem bacana assim, mas de novo com o o guia turístico, assim com o pessoal, porque se não é, cara, aquilo é um zoológico ali e muita coisa que está ali, pode te matar e muita coisa mesmo, assim não é que você vê 1 por dia. Você vê um monte.
Uhum. Uhum. Ah, com certeza, com certeza, e a gente pode pode ser até ser brasileiro, mas como a gente não é do local ou até a nossa imunidade não está preparado, né. Ah, para as coisas que podem que podem acontecer ali, né. Essa mudança de clima assim repentino, esse tipo de coisa. Quem é de lá, óbvio, imagina a imunidade do pessoal já fa já está, né, construída para aquilo ali, mas para a gente que de repente é de um outro lugar. Mas é interessante e tu, então, tu gostaria de ir sozinho, mas na presença de um guia, gostaria de fazer essa viagem com al algum amigo familiar ou alguém especial?
Uhum. Sim. Sim, pois. Olha, se eu conseguisse com algum amigo, seria interessante. Mas como tem esse essa questão da quantidade de dias de férias, acaba por ser um um impeditivo, assim, para muitos, né? Eu acho que eu vou ter que ir sozinho, mas está tudo bem assim, contanto que esteja o o guia turístico e que seja uma pessoa bem preparada, eu acho que está na boa, mas se eu conseguir arrastar algum amigo junto, seria fenomenal. Pois, pois.
Uhum. Sim. Entendo. Seria melhor, né? Aham. Para compartilhar, né, aqueles momentos. É para mim a minha viagem para Malta. Eu gostaria indif na na verdade, ser só a viagem para mim é indiferente. Se eu tivesse acompanhado ou não. Hã, de repente, é óbvio, estando acompanhado com alguém, assim, seria melhor de compartilhar aqueles momentos, né. Que nem, hã, tu mencionou aí que seria o ideal, mas pra morar, <smacks lips> eu já fico pensando, assim, que eu gostaria de estar lá sozinha. Porque, <smacks lips> por 2 questões assim básicas, né. Em geral, a mulher tem muito essa coisa de, né, de ser maternal e quer muito cuidar, né, do do outro. Então eu acho que, de repente, a minha atenção estaria compartilhada em estar cuidando, né. E e provendo assim essa, hã, essa atenção para outra pessoa, o que poderia tirar a minha atenção de passar o resto dos meus dias lá e viver a minha vida, né? E a outra questão, é aproveitar e outra questão é que nem tu falou, assim como é difícil arranjar companheiros só para uma viagem, mais difícil ainda arranjar uma pessoa que aonde tu consiga falar assim, vamos viver para o resto da vida é uma é uma é uma mudança drástica, né? Na vida da pessoa, então já acredito que seria mais, hã, difícil de en de encontrar, né?
Sim, sim, uhum. Hum. Sim. Uhum. Uhum. Aproveitar, né? Uhum. <laughs> Sim, sim, bom, nesse mundo de hoje a gente nunca sabe, mas eu entendo o seu ponto. Realmente é muito, muito complicado ganhar esse commitment de alguém, né? Na maioria das vezes é um amigo ou um parceiro que está ali, mas eu te entendo. Olha, mas muito legal sua opinião de de ir sozinha, viu. Eu não estava esperando sinceramente, porque não é muito comum das mulheres, mas eu super apoio isso, principalmente para a imersão cultural assim, acho que você está sozinho no lugar, você tem que se virar, que vai ter que seguir.
É isso que Exatamente, não, que nem tu falou, ah, o que que é o primeiro pensamento na cabeça das pessoas? "Ah, é uma mulher não é melhor que não vá sozinha, né? Porque pode ser mais perigoso", entendeu? Então tem muito isso, assim, que eu fico pensando. Mas por quê? Então o o o ideal seria número 1 ir para um lugar aonde esses perigos sejam menores, né. Ir lá pra, eh, pra eu tenho pra mim que, hã, como é um lugar muito de aposentadoria, onde o as pessoas vão muito para, né, passar o resto da sua vida lá, muito americano eu moro nos Estados Unidos, né. Muito americano vai para lá para se aposentar. Eu acredito que tem menos disso, menos perigos iminentes no que diz respeito à natureza, porque é mais rocha e mar, então sabe diferente, aham, diferente do Monte Roraima, por exemplo, que tem mais verde e e e e mais coisas que podem acontecer, assim, que a gente não consegue prever e e e realmente mudar essa percepção de que: "Ah, eu preciso estar sendo protegida ou monitorado ou se" né? Eu eu não gosto muito dessa ideia, quanto mais eu vou envelhecendo, mais eu vou tendo essa vontade de fazer coisas sozinhas. Por que, sozinha por quê? Sempre teve essa preocupação iminente assim de que: "Ah, não vai estar né, não vai estar na rua mais até mais tarde, é porque é mais perigoso que tu é uma mulher." Eu não gosto disso, assim, parece que age isso vai, hã, como é que eu posso te dizer assim? Parece que vai bloqueando, vai criando bloqueios dentro da gente, até de conseguir curtir, sabe?
Uhum. Uhum, sim. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Controlado, né? Uhum. Justo. Uhum. Uhum. Sim, vai minando a sua vontade, né? Eu não não diria até vontade, mas acho que vai aumentando esse esse medo, esse receio e acaba por te inibir de alguma forma. Quer dizer, pode inibir, né? Não é que vá vá acontecer. Pois.
Uhum. Completamente. Completamente. Uhum. E queria mu queria muito, sabe, já que eu cheguei mais ou menos na metade da minha vida, eu queria muito que a outra metade estivesse livre desses medos assim desses receios, né. Que poxa, viajar é uma coisa que necessita tanto planejamento, tanto financeiro, né. Quanto de tempo, enfim, aí tu vai fa vai vai investir em tudo isso e ficar com medo?
Pois, mas muito legal, muito legal mesmo, viu? Uhum. Uhum. Pois, pois não pode ser um fator determinante, né, nas suas decisões. Mas acaba por ser na maioria das vidas. Mas eu gosto muito do seu mindset, sinceramente. Eu espero que dê tudo certo e que você consiga passar essa etapa aí lá e aproveitar muito, porque, se eu não me engano, alguns amigos já foram e falaram que é mesmo fenomenal. Aqueles lados assim é muito, muito bonito.
Exatamente. As pessoas falam um pouco, né, sobre aquele lugar. Eu acho que até sobre o Monte Roraima também. Tu me surpreendeu também na questão do Monte Roraima e eu acredito que tu seja bem mais jovem, que é o tipo de coisa que se eu fosse bem mais jovem, certamente iria me atrair muito mais. Então eu já estou num ponto da vida que a questão aventura fica uma coisa mais outdoors assim, né? Já é uma coisa que me atrai menos, não que não me atrai, mas que me atrai menos. Já não é uma já não tá no topo das minhas prioridades, <chuckles> né?
Uhum. Uhum. <chuckles> Uhum. Sim, sim. Si sim, sim.
Mas assim ó, e até por ser divisa ou fronteira entre os 2 países, eu acho que, nossa, tu me surpreendeu muito, assim. Deve ter muita coisa indígena, muita coisa legal, assim, para para explorar, né?
uhum. Pois. Pois, pois. Olha, eu vou te falar que desses rolês assim, um pouco mais selvagens, é um dos últimos que eu quero fazer, viu, porque eu também tô tô pelo menos na minha cabeça, eu cheguei mais ou menos na metade da minha vida, e tô um pouquinho cansado desse dessa maluquice. Mas o Monte Roraima eu realmente gostaria de fazer, sabe, a última montanha que eu tenho um sonho, assim, de conhecer, não tem mais nenhuma. O Everest eu não vou, porque eu não tenho preparo para isso. Mas as outras que eu que eu gosto muito, eu já fiz. Então, só falta essa, e olha eu acho que tá bom. <laughs> Aí eu vou viver na praia, fazer alguma coisa, sei lá. <laughs>
Uhum. Uhum. E aí Praia é tudo, né? Poxa, eh, melhora o humor da pessoa na mesma hora, né? É um é um ambiente que é que sabe o a a coisa do de estar relax, assim, está no ar, né? A gente quer ficar estressado numa praia e não consegue, porque nem não tem nem como, é bom demais, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, tu já percebeu que tem, inclusive entre os brasileiros, um dos últimos lugares ou, até, tu nunca ouve falar que um brasileiro se interessa em ir é na Rússia? Nunca um brasileiro me disse: "Eu quero muito conhecer a Rússia". <laughs> Já percebeu isso?
Uhum. Pois. Pois, um bom tempo. Sim, sim. Uhum. Na Rússia, né? <laughs> Vai ser difícil encontrar, viu. <laughs> Realmente, nunca aconteceu comigo. Eu vou eu vou reforçar a sua es estatística nessa. <laughs> Pois.
Né? Nunca eu conversei com um brasileiro falou que falou assim para mim: "Nossa, a Rússia é o maior país do mundo, tem todo aquele, ah, vasto campo lá, né? Mas para ma para Sibéria que que é que que tem lá? Que que tem lá?"
Sibéria, né? Com a maluquice. Pois é. Não tem vida ali não, gente. <laughs>
E aí tu fica te perguntando: "Não, mas não é possível, porque eles são donos daquilo lá tudo, deve ter alguma coisa lá" né?
Pois. <laughs>
Eu fico, hum, curiosa ao mesmo tempo eu não quero ir, porque eu tenho medo, é um país que me dá medo. Mas curiosidade eterna, assim, de saber o que que é que tanto tem lá, além de gelo, né?
Uhum. Pois, pois. Seria um plano, hein? Ir para conhecer uns uns dias, ou talvez um mês, ficar por aqueles lados lá, e tentar entender um pouco da cultura deles, né? Seria interessante sim.
Pegar aquele Transiberiano lá, aquele trem que vai até a China. Poxa, isso daí é uma coisa mas é, ao mesmo tempo eu tenho medo, eu vou confessar. Essa é uma viagem que sendo uma mulher, eu tenho um pouco de medo.
Pois. <laughs> Sim, mas é um plano, hein? Eu vou te falar, esse do Transiberiano aí ia ser muito, muito legal de fazer. Claro, com as boas condições, né. Pois, pois.
Né? Não indo sozinha, né. É. É, não tá certo, né. Mas olha, sempre maravilhoso, né, conversar contigo. Obrigada aí por, hã, dedicar um pedacinho do teu dia para ter essa conversa, que eu estava querendo ter essa conversa já fazia um tempo mesmo.
Não estando aquele frio maluco. Boa, boa. O prazer foi meu, poxa. Sempre bom, como você disse, falar de uns sonhos aí, e agora tentar tirar eles do papel, né. Vamos ver quando a gente consegue. Mas obrigado pelo papo.
Uhum. Transformar em realidade. Ah, obrigada a ti, e passe um bom dia.
Isso mesmo. Igualmente.